ค่ะ เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่างานให้ฝันของคุณเนี่ยค่ะ หน้าตาเป็นยังไงบ้างเอ่ย?
โอ้โฮ หน้าตาเป็นยังไงเหรอ อันนี้ตอบยังไงดีครับ เพราะเราเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ ถ้าเกิดว่า เอ๊ย! ถ้า ถ้าเกิดว่ามันเป็นงานในฝันเรา ถ้าเรา อะไรนะ? มันพอดี ๆ เหรอ?
ค่ะ <laughs> เหรอ หน้าตาดีก็ได้นะ หน้าตาดีเหมือนคุณก็ได้นะ
เอ๊ย จริงหรือเปล่า <laughs> ไอ้งานในฝันเนี่ย พอพูดถึงมันก็ อือ มันก็แอบยากเหมือนกันนะ งานในฝัน แต่มัน
น่าจะน่ะคะ ค่ะ อืม ค่ะ เพราะไรอะ มีงานในฝันเหรอ?
อ้าว เราก็ไม่รู้ครับว่าจริง ๆ งานในฝันของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราฝันหรือเปล่า คือผมอะเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่า ไม่ได้อยากจะมีงานประจำจริง ๆ ทำอะนะ แบบหมายถึงว่าไม่ ไม่ ไม่ได้อยากทำงานอะไรเป็นพิเศษ แต่อยากได้งานที่มันสามารถตอบโจทย์อะไรบางอย่างในชีวิตได้มากกว่า อย่างเงี้ย
อืม อ๋อ ค่ะ อืม โอ้โฮ โอเคเลย ทีเนี้ย ก็เลยทำให้อยากจะรู้เลยว่าโจทย์บางอย่างนั้นแหละค่ะ มันมีอะไรบ้างเหรอคะ?
ไอ้โจทย์บางอย่างนั้นเนี่ย มันอาจจะไม่ ไม่บางก็ได้ อา โจทย์หลายอย่าง <chuckles> คือมันมี ห มันมีข้อแม้ เออ มันมีข้อแม้เยอะมากครับ อย่างเช่น เราแบบ
<laughs> อา หลาย ๆ ก็ได้ค่ะ ค่ะ เช่น อะไรไงบ้าง?
เราอยากได้งานที่เราแค่เข้าไปดูอะครับ แล้วแบบมันก็ทำเงินให้เราเลยอะ <chuckles>
ฮะ โอ้โฮ! คุณขา อันนี้เป็น เป็น เป็นงานในฝันในอนาคต ในโลกอนาคตมากเลยนะคะ แบบเข้าไปส่องดูแล้วเงินไหลเข้าบัญชีเลย อย่างงี้เหรอ?
ไม่ มันก็ไม่ขนาดนั้น มัน น มันก็หมายถึงว่า เหมือน เหมือน เหมือนกับเราทำร้านอาหาร อย่างงี้ใช่ไหม เราก็จะมีการวางระบบ มีทุกอย่างครับ เราก็แค่ปล่อยให้ร้านมันทำหน้าที่ของตัวเอง อะไรเงี้ย คือเราอยากมีร้านที่ทำให้คนอะติดใจได้ แบบติดเป็นกระแส แล้วเขามาทานแล้วรู้สึกแบบ "อุ๊ย! อร่อย" โดยที่เราไม่ต้องโปรมงโพรโมตอะไรเลย เงี้ย
อยากได้เหมือนกันนะ <laughs> อืม ค่ะ อ๋อ เข้าใจแล้ว